Não, esse que é o problema. Se eu tivesse, né.
Pois é, esse é o problema, porque eu acho que quando a gente tem um prazo, normalmente a gente suporta. Total.
É, a gente funciona bem com prazos, né. Tipo, quando eu vou mandar comunicação para um congresso, por exemplo: "Ah, tem até o dia tal. Beleza, então até o dia tal eu eu tenho que fazer", mas isso são artigos que eu quero publicar em revista, mas não tem prazo. Então, assim, só que obviamente quanto antes eu terminar, mais cedo eles serão publicados, né. Porque só Deus sabe se eles vão ser aceitos pela 1ª revista ou não. Então eu preciso terminar, sabe. Eu tenho 4 <chuckles> que estão engavetados. <laughs>
Aham. Foi assim. Aham. Sim. Aham. Mas aí você tá fazendo o artigo em colaboração com outras pessoas?
Não.